อืม ถูกต้องครับ คือถ้ามัวเรา เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือว่าห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ มัน มันอุดอู้ แล้วด้วยความที่มันไม่ได้เจอใครอะครับ ตาม ตามหลัก หลัก หลักแบบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนาะว่า มนุษย์อะ เราอะแบบเป็นสัตว์สังคมอะ เออ คือเราก็เรียนรู้มาตั้งแต่ช่วง ช่วงที่สังคมเราเข้าสู่ เอ่อ ยุคโรคระบาดเนาะ ที่เราแบบต้อง ต้องอยู่แต่บ้านอย่างเดียว โอ้โฮ! ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ทรมานมากเลยนะครับ แบบเราไม่ได้ออกไปเจอใครเลย ถึงแม้แบบ เอ่อ สื่อออนไลน์ในสมัยเนี้ย มันจะมีการแบบให้เราเห็นหน้าก็ได้ แต่มันความรู้สึก หรือแบบ <tsk> อะไรบางอย่างอะ มันยังขาดหายไป ไม่เหมือนกับที่เราอะออกไป แบบเจอกับผู้อื่น อย่างเงี้ยครับผม อืม ใช่ครับ
อือ ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม ใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ สังคม เออ เป็นสัตว์สังคม อืม ค่ะ อืม ค่ะ เออ อา เออ อ๋อ ค่ะ อืม เพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าแบบเหมือนกับช่วงที่คุณแบบเหมือน เหมือน เอ่อ เปรียบเป็นไฟ ก็คือ ถ้าใกล้จะมอดเนี่ย คุณก็จะแบบเหมือนพาตัวเองไปออกกำลังกาย ด้วยการที่แบบ เอ่อ เดิน ๆ ๆ อาจจะเดินในที่ อาจ อาจจะเดิน ยกเว้น ยก ยกตัวอย่างเช่น ในสวน อะไรแบบนี้เนาะ เออ
อืม ใช่ อา ใช่ครับ อา ใช่ครับ โดยเป็นกิจกรรมที่เราอยากทำเหมือน เหมือนเปรียบกิจกรรมที่เราอยากทำเนี่ยเป็นฟืนดีกว่า ค่อย ๆ เติมแบบถ่านฟืนเข้าไปให้ไฟมันกลับมา ช ลุกอย่างเงี้ยครับ อย่างของผมอาจจะเป็นออกกำลังกาย หรือ อันนั่นแหละ ก็คือออกไปสังสรรค์กับเพื่อน อย่างงี้ก็มีบ้างนะครับ
อืม ๆ ๆ ๆ ก็ได้เติมไปใช่ไหมคะ? อา ค่ะ แล้ว ล แล้ว แล้วเมื่อกี้ที่คุณแบบเหมือนกับว่า คุณ คุณพูดว่า เหมือนกับฟังเพลงไปด้วย อย่างเงี้ย ไม่แน่ใจว่า ถ้า ฟ เฟง เพลงเนี่ย ก็มีส่วนช่วยด้วยไหมคะ?
อืม ครับ อืม โอ้โฮ แน่นอนครับว่า ดนตรีเนาะ มันก็มีผลทั้งแบบกับสมองของเราโดยตรงเลย คือการให้เราฟังเพลงเนี่ย มัน มัน มันก็เชื่อมโยงกับ <tsk> แบบความรู้สึกของเรามาก ๆ นะ เคย เคยสังเกตตัวเองเหมือนกันนะครับ ตอนไหนที่ ที่เราอาจจะอารมณ์ดีอะ เราจะเน้นฟังไปที่ทำนองอะครับผม ซึ่ง ซึ่งถ้าตอนเราไปเดินเนาะ เราก็จะมีการฟังเพลงไปด้วยถ้าเกิดว่า เออ มัน มันก็ฟังทำนอง มันก็จะช่วยทำให้เราแบบเดินโดยที่อยากขยับเขยื่อนร่างกายครับ ไม่แบบ แบบมันก็เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งดีกว่า เออ ในการที่จะพาตัวเองออกไปข้างนอก
อืม ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? ค่ะ ยังไงคะ? อือ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เพลง

ใช่ครับ เหมือน เหมือน เหมือนเราอนุญาตให้ตัวเองอะได้พัก แล้วร่างกายมันดูจะเบา มันแบบ เหมือนได้แบบมัน มันไม่ต้องได้รับการ เอ่อ จะใช้คำว่าปลดปล่อยก็ไม่ได้เนาะ แต่มันเหมือนกับ ตัวเรามัน มันลอยขึ้นมา มันแบบ เออ มันสบาย มันเบา มันไม่ต้อง อาจจะด้วยที่ทั้งวันน่ะมันเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสแบบ เออ ใช่ครับ ก็คือเหมือนการดึงเบรกเนาะ การดึงเบรกก็คือเราก็ไม่ได้ ได้แบบต้อง ต้องเคลื่อนไปข้างหน้า ก็คือเราหยุดอยู่เฉย ๆ แล้ว เอ่อ ถ้าเราพร้อมแล้ว เราก็ค่อยดึงเบรกมือนั้น แล้วก็เดินหน้าต่ออะครับผม อย่างงั้นเลย อา
อ๋อ เออ อือ ๆ ๆ ๆ มาเยอะ ล มาเยอะแล้วเนาะ เออ เออ หยุดเฉย ๆ แล้วเมื่อคุณพร้อม ก็ค่อยปล่อยเบรก เออ อ๋อ เออ ๆ ฟังดูแล้วมันก็เป็นวิธีที่แบบเหมือนกับจริง ๆ ทำได้ง่าย ๆ เลยนะ เพราะว่าแบบเหมือนกับคุณไม่ได้หยุดพักไปเลย หมายความว่าคุณไม่ได้แบบว่า ทิ้งขว้างมันไปเพียงแต่แบบ เพียงแค่แบบเหมือนกับคุณดึงเบรกมือสักพักหนึ่งให้ ให้ ให้ ให้แบบเหมือนกับให้ใจให้อยู่กับตัวเอง แล้วจากนั้นน่ะเมื่อคุณแบบเหมือนกับ อา โอเค พร้อมแล้ว ก็ปลดเบรกมือลงแล้วก็เดินทาง ออกเดินทางต่อ อืม ค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ
อืม ถูกต้องครับ อา อา ๆ ๆ ๆ ครับ ใช่เลยครับ อา อืม ใช่ครับ ถ้าจะเปรียบเป็นภาพเนาะ คืออย่างที่บอกว่า ถ้าเปรียบไฟในใจเราอะมันลุกโชติช่วง ใช่ไหม ถ้าเป็นขั้นตอน ย เอ่อ การที่เราได้อยู่กับตัวเองเนี่ย มันเหมือนการ เราได้ใส่ ใส่ เอ่อ ขี้เถ้าอะครับผม ลงไปกลบให้ไฟมันอาจจะแบบ เรามีการมาคุม คุมไฟอะให้มันไม่ร้อนเกินไปที่จะมาเผาไหม้ใน ในแบบความเครียด
อืม อือ ๆ ๆ ๆ อืม ให้อภัยมันแบบ ม เออ เออ ๆ ๆ เออ ห ให้มันกำยัง กำลังอยู่ในระดับความร้อนที่แบบเหมือนพอดี ๆ คือ ไม่ให้มัน ไม่ให้มันเป็นไฟโหม แล้วก็ไม่ให้มันเป็นไฟมอด ให้มันอยู่ในระดับที่พอดี ๆ อย่างเงี้ยเนาะ อ้อ โอเคค่ะ
ถูกต้องครับ อือ ๆ ๆ ใช่ ๆ ถูกต้องครับผม ก็คือเราก็มีการหันมาอยู่กับตัวเองเนาะ หลังจากที่เรายอมรับแล้วแหละว่า เอ่อ เราเหนื่อยนะ ผม <tsk> เอ่อ เรียกว่าไงดี เราก็ไม่ใจ ไม่ได้ดูที่จะรีบหากิจกรรมอะครับในการทำเลยนะ ตอนนั้นก็เหมือนเราจะอยู่เฉย ๆ ก่อนน่ะ บางวันก็แค่ได้ออกไปนั่งบนระเบียงเปิดแบบพัดลมเนาะ แล้วก็แบบฟังเพลงมองแบบท้องฟ้ายามเย็นน่ะ เฉย ๆ อะ ใช่ครับ หรือ หรือถ้าเป็นตอนกลางคืนเราก็จะมองแบบเป็นราตรีเนาะใน ในเมืองใหญ่ อย่างเงี้ย เออ
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ อือ อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
ใช่ครับ แล้วเราก็ <tsk> มันก็ทำให้เราตระหนักได้หลายอย่างนะครับจากการที่เราทำอย่างเงี้ย เออ